Ja, also ich muss sagen, jetzt grade, äh, wo ich viel in dem anderen Job arbeite, da geht es, da kann ich öfter ausschlafen. Da kann ich mir alles 'n bisschen legen, wie's für mich passt, ähm, obwohl es gleichzeitig auch momentan nicht so oft gepasst hat mit Ausschlafen, weil ich so viele Termine einfach hatte, private oder so wichtige. Ich war auf 'ne ganz wichtige Weihnachtsfeier auch eingeladen von einer Agentur. Gut, da musste ich nicht früh für aufstehen, aber da muss man dann die andere äh, muss man die Arbeit natürlich v vorverlegen zum Beispiel. Ähm, alle so 'ne Sachen, die sind jetzt auch 'n bisschen passiert. Ich muss sagen, dieses Jahr war ich sehr viel auch unter der Woche unterwegs. Ähm, die Jahre davor war ich hauptsächlich übers Wochenende unterwegs und hatte unterhalb der Woche immer so 3, 4 Tage, die ich selber gestalten konnte. Ich habe dann auch oft Tanzunterricht gegeben, aber das war immer abends. Das heißt, da konnte ich immer ausschlafen, mein eigenes Training machen und das war super. Da hatte ich 'ne gewisse Routine. Dieses Jahr war jeder Monat anders. <laughs> Es war ja. <laughs> Ja, <chuckles> ja, daher kommt sie auf jeden Fall. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Oh, a also ich kann, äh, total deine Erschöpfung sehen. <laughs> Du lachst noch. <laughs> De äh, ich wundere mich, dass du noch so fröhlich klingst. Ähm, ja, ich hoffe erst mal, dass dass du dadurch nicht so schlechte Laune auch bekommst. Weißt du, wie ich meine? Das das kann sich ja dann auch
<chuckles> Mhm. Ne, also schlechte Laune zum Glück nicht, aber ich habe gemerkt, dass die Energie langsam weg ist, und ich habe gemerkt ich habe das auch gar nicht gemerkt, dass das passiert ist. Erst als es so weit war, als ich gemerkt habe, sie ist weg. <chuckles> Da ist es mir erst so richtig bewusst geworden, weil ja, ich liebe ja meinen Job und es macht mir so viel Spaß und wenn man so viel Spaß hat, dann kriegt man ja eigentlich auch immer viel Energie zurück, aber ja und, äh, jetzt habe ich das zum 1. Mal gemerkt, weil ich war die ganzen letzten 3 Jahre sehr viel am Reisen und das spüre ich jetzt erst so richtig, diese Erschöpfung davon, ja.
<snorts> Klar. Mhm. <laughs> Genau. Genau, das Ja, das hat sich dann alles aufgehäuft und jetzt auf einmal sagt dein Körper: „So, das ist genug.“ Oder dei dein dein Kopf sagt dir: „Es es geht so nicht weiter, du musst da irgendwas ändern.“ Hast du mal daran gedacht, so kleine wenn möglich, so kleine Kurzpausen einzubauen oder irgendw äh, du willst ja den Job so weitermachen, wie es jetzt ist diese beiden Jobs?
Genau. Mhm. Ja.